Ну, спасибо. Да. Но я считаю, что действительно, как бы тут подготовка она не в прямом смысле подготовка к собеседованию, подготовка к новой жизни, да, подготовка к вот к тому, как ты себя покажешь, как ты, э, будешь дальше работать. Ведь собеседование это толь только шаг. Да? Тебе же надо дальше как-то, да, осваивать всё новое.
Действительно, да, да, с этим нужно будет как-то дальше жить и причем в общем-то получается, что значительную часть жизни.
Мгм. Да, абсолютно верно, поэтому нужно как-то уже начинать себя. Я вот себя прям заставляла, да, тоже. А вот я печатаю свое, не знаю, резюме или какое-то да в европейском формате там, европасс, что-то переделываю. И потом: "Ну смотри, какая ты крутая". Ну вот смотри, да? Ну вот, вот просто к повезёт же кому-то, да? Хотя на самом деле, да, хотелось бы поныть, да. Мгм. Да. Да.
Ага. Да. Очень хороший подход и очень такое хорошее отношение к себе. Ну а что толку ныть? Можно сидеть и ныть, что вот мы бедные, несчастные, приходится нам переезжать, да, и вот это вот всё. А кому это интересно?
Мгм. Да не Ага. Да. Конечно, конечно. И на самом деле это так. Да. То есть ты можешь, э, не знаю, ну, как это всегда решение одн человека, да, ты можешь винить обстоятельства окружающих, там, не знаю, правительство этой страны, да всё что угодно, да, когда там, э, тебя как эмигранта где-то не принимают, да, но на самом деле это какой-то тупиковый выход, и не для этого мы начинаем новую жизнь, да, чтобы сразу вот сесть в эту лужу, мне кажется, я, у меня такой подход. Надо воодушевиться да и наоборот, вспомнить всё лучшее, что есть.
Да всё, что угодно действительно, да. Очень правильный, очень хороший, очень грамотный подход. Просто отличные эти курсы, где тебе посоветовали такой подход.
Мгм. Мгм.

<chuckles> Ну, что-то такое, да, у меня была такая н самоуверенность, которая придавала мне вот эту, в ну, то есть я чувствовала себя действительно очень комфортно. А вот если говорить, э, про то, как сейчас приходится, там, если, м, но это не так часто происходит, но, а, да, э, готовиться к собеседованию, а, то это, конечно, другой процесс.
Мгм, мгм. А сейчас ты перешла в коммерческий всё-таки сектор.
Я сейчас вообще не работаю в медицине, да, получается, я ищу как бы совершенно в другом направлении какие-то возможности. И тут мне вот уже я как как такой первокурсник чувствую себя вот новичком везде, повсюду и очень сильно готовлюсь.
Ага, ага. Вот, расскажи подробнее, как ты сейчас готовишься, в что ты именно делаешь по пунктам: раз, 2, 3, 4, 5,.
Мгм. Ну, начнем с того, что я очень много времени потратила на то, чтобы сделать свое резюме правильно. Я, м, э, и не только резюме, но и страницу в LinkedIn, но ни
Ага. Вот, а что значит правильное резюме? Ведь с этого всё начинается.
Мгм. Конечно. Ну, во-первых, надо как-то немножечко, да, мой опыт, очень узкоспециализированный, сделать более универсальным, то есть описать какие-то, а, вещи, э, и свои собственные навыки и качества, да, которые я использовала в своей работе, которые могут пригодиться где-то ещё. Об этом нужно подумать внимательно. Вот, в оста
Мгм. Так. Ага. То есть посмотреть на себя с другой совершенно, получается, стороны на свой опыт.
Конечно, конечно, я никогда на это не думала так, потому что, ты, как я уже сказала, я всё время просто, а, да, апеллировала своим опытом, и этого было достаточно, и и и мне не нужно было ничего придумывать, чтобы выделиться как-то. Здесь мне нужно как-то с
Мгм. Как зашла и сразу с козырей, да? А здесь нужно думать, чем ходить, если сравнивать это с карточной игрой.
<chuckles> Ну да, да. Ага.

Да, и, как это часто бывает, да, в рабочих вот этих моментах, ты никогда не должен что-то с негативной точки зрения, да, то есть ты не можешь сказать: "Ну, это не про меня, а гипотетически, да, люди, как, ой, я там, э, вообще ненавидела свою работу, да, я 10 лет или 15 сидела, и вот наконец-то я начала жить." Но это странно да.
Мгм, мгм. Мне надоело, я выгорела и вообще я не люблю людей. Мне надоели люди. Я хочу работать с компьютерами.
Ага. Вот. Абсолютно верно, ага. Мгм, абсолютно верно. То есть вот этого не должно быть, потому что это, естественно, о тебе просто как о человеке, как о специалисте. Ну, вообще вопросы за да к тебе будут. И также вот эти вещи, которые: это я переехал в другую страну, а теперь я не могу этим заниматься, но, извините, это не аргумент, да, а. Поэтому как бы нужно вот этот момент очень сильно продумать.
Мгм, мгм, мгм. Действительно, вот это вот я переехал в другую страну, я изменил свою жизнь, и теперь я меняю работу, э. Такая аргументация встречается часто очень, но она же не фактическая, она не интересна работодателю.
Мгм. Конечно. То есть я даже общаясь с людьми, я всё время подчеркиваю, что это мое сознательное решение нь в этой новой стране не продолжать свою там медицинскую практическую деятельность, да. Что я давно к этому шла, да.
Это очень здорово. Это прям очень глубокий хороший совет.
А. И поэтому я тоже всем рекомендую продумать такой момент. И, соответственно, я объединила тоже в своем резюме и в своих страницах везде, что вот я учусь щас компьютерным технологиям, и у меня есть вот этот медицинский опыт, э, да, и бэкграунд, и я хочу его объединить и обязательно работать в медицинском направлении, но не в качестве просто практикующего врача, потому что я верю, что технологии изменят нашу жизнь, и я эт и я это абсолютно искренне. Тоже я думаю, что, э, у многих есть такая проблема, что люди пытаются из себя строить то, кем они не являются, то есть показать себя совсем другим человеком. И это ошибка, на мой взгляд.
Мгм, мгм. Очень здорово. Мгм. Да, да, есть такое. Да, абсолютно есть такое у людей, что пытаются перевернуть, не в не с не изнутри смотреть на свой опыт да, а наоборот пытаются его перевернуть и как бы вот смотрите тут, мое явление миру, я обновленный, но это же никому не интересно с точки зрения работодателей.
Да, м. Мгм. Хм. Да, это